Wie Wie äußert sich das?
Ähm, dass ich manchmal einfach merke, ä ähm, ich weiß, dass ich vom Grund her, sage ich mal, die richtigen Kommandos gebe, versuche aber auch noch mal genau drauf zu achten, ob ich das wirklich gut umsetze oder zu wenig, zu intensiv, verschoben oder was weiß ich und dann merke ich oder achte darauf, wie ihre Reaktion ist und manchmal spüre ich: Na ja, so richtig kommt da nichts und dann muss ich rausfinden, woran liegt's? Liegt's an mir oder liegt's daran also, will sie nicht verstehen oder kann sie mich gerade nicht verstehen? Das sind das sind manchmal so Momente, das ist schon tricky. <chuckles>
Ja. Mhm. Ah. Ja. Ah. Hä, super interessant. Was mich halt wirklich auch noch interessieren würde, ich meine, das ist ja wirklich ich glaube, jeder, der 'n Hobby hat, ähm, weiß, wie sich's anfühlt, wenn man's lange nicht gemacht hat, ne, oder generell weiß hoffentlich wei weiß derjenige, wie's ist, 'n Hobby zu haben. Was ist denn aber für dich so das Besondere, das Faszinierende am Reitsport? Was du
<snorts>
wenn du jetzt jemanden, das der überhaupt keine Ahnung davon hat, das schmackhaft machen würdest, was ist was ist das Faszinierende?
Mhm.

Also, wie gesagt, ich bin ja am Ende Selbstversorger, ne? Die stehen jetzt bei mir hier und ich habe wirklich die volle Verantwortung und habe auch Kontrolle. Und genau, das umfasst einmal alles. Also, natürlich ständig gucken, dass, äh, genug Graufutter da ist wie jetzt in der Winterzeit, weil sie einfach weniger auf die Weide kommen. Äh, ansonsten holen die sich eben da ihre Hauptversorgung, ne? Das ist im Sommer immer sehr unkompliziert tatsächlich, ja. Ja, wie gesagt, und jetzt im Winter halt, äh, regelmäßig gucken, dass Heu da ist. Und, ähm, einmal am Tag kriegen sie dann so 'n bisschen Kraftfutter, aber das dient eigentlich auch mehr, dass sie so ihre Spurenelemente und Mineralien aufnehmen. Ja, und dann der größte Teil, äh, ist eigentlich das Misten und Sauberhalten. Also, da bin ich schon jeden Tag 1 Stunde erledigt. Da habe ich noch nichts ja, ja, ja, das ist, äh, umfangreich. Also, wie gesagt, dann 1 Stunde allein schon fürs Misten, den ganzen anderen Kram drum herum. Und dann bin ich bei 1 1/2 Stunden und da habe ich noch nichts, ich sage mal, in Anführungsstrichen, zu meinem Hobby getan. Also, da habe ich noch nicht auf 'm Pferd gesessen, da habe ich noch nichts geputzt oder irgendwie was, ne? Also, ähm, das ist wirklich sehr zeitintensiv, ja.
Mhm. Mhm. Ja. Ach so. Praktisch, ja. Mhm. Mhm. <chuckles> Okay. Ach doch, ja. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Und dann, wenn du die den Mist weggemacht hast, dann kannst du dann endlich deinem Hobby nachkommen, also, die Verbindung zu den Pferden oder ist dann noch mehr Organisatorisches zu tun?
Mhm. Mhm, ne, ich versuche dann wirklich schon, äh, die Zeit zu nutzen. Und es sind manchmal auch nur kleine Einheiten, sage ich. Also, bei mir ist das Besondere, ich habe eben 1 Reitpferd, mit der ich jetzt schon unterwegs bin, die ist 7 Jahre alt. Und ich habe aber auch noch 'nen kleinen dazu, der ist jetzt 2. Und der muss halt noch einiges lernen. Und grade bei ihm ist es so 'n bisschen die Kontinuität, immer wieder mal kleine Etappen zu machen, also, wenn's nur Halfter anlegen ist, Hufe geben. Das, äh, klingt immer so selbstverständlich, aber das muss 'n Pferd erst mal lernen tatsächlich, ne? Also, das ist, äh, ja in Anführungsstrichen Arbeit. Und, äh, das baue ich dann schon immer noch mal ein. Und das Reiten, wie gesagt, ist dann noch mal zeitintensiver. Also, wenn ich dann noch putze, Sattel, äh, runterspaziere oder ich mich mit Leuten treffe, dann ist man noch 1 Stunde, äh, mit 'm Reiten unterwegs. Also, ähm, das schaffe ich dann wirklich, wenn's gut läuft, dreimal die Woche, aber tendenziell eher zweimal die Woche, ne? Der Rest ist ja das andere Drumherum, das, äh die Zeit zusammen, das macht dann eigentlich mehr das Hobby aus.
Mhm. Mhm. Ah, okay. Mhm. Mhm.